अ, मैं ना इसको उम्र के हिसाब से बाँटना चाहूँगी। जैसे क्या होता है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि आप मान के चलिए कि अ, जब वो केजी टू तक पढ़ते हैं, या हम तो कह रहे हैं कि शायद ए पहली और दूसरी तक भी आप मान लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अ, कम स्तर की पढ़ाई होती है। हालाँकि आधार होता है वही, लेकिन वो पढ़ाई ऐसी होती है ना, चूँकि एक छोटे बच्चे में सीखने की इतनी अ, कहते हैं कि इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि वो सिर्फ़ देखकर भी, यहाँ तक कि अगर वो सो भी रहा है ना, तो भी वो उसको चीज़ें सुनाई दे रही हैं और वो समझ रहा है। क्योंकि उसके पास ना, ग्रहण करने की क्षमता बहुत-बहुत ज़्यादा होती है, इस दुनिया में जीने-बढ़ने के लिए। तो हम इसको उम्र में बाँट सकते हैं। छोटे बच्चों को, उनको खेलने दीजिए, उनको अ, जो दुनिया है, उसको देखने दीजिए, दुनिया की जो नई-नई चीज़ें हैं। यहाँ तक कि उन्हें तो अ, मतलब बहुत ऐसी कॉमन चीज़ें हैं, जो हमारे लिए बड़ी सामान्य हैं, जैसे कि बॉटल रखी हुई है, ये टेबल है, ये पलंग है, इससे नीचे गिर जाते हैं। ये सब कुछ नहीं पता रहता उनको। <chuckles> उनको बस बढ़ने दो। एकदम बिल्कुल छोटे पौधे, बिल्कुल नन्हे-से होते हैं ना, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से तो हम इसको शायद 5वीं क्लास तक भी मान के चलें, 5वीं कक्षा तक, तो चलेगा।
ओहो! अच्छा, ठीक है। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ, कम-कम, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, हाँ। ये तो है, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <laughs> बिल्कुल, वो उनके लिए सही है, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, ये तो बात सही है। हुँ। बिल्कुल, सही सही चीज़ है। मतलब ये हाँ, इस तरीके से किया जाए, तो बिल्कुल सही चीज़ है। तो मतलब अगर आधुनिक समय के अ, से के हिसाब से अगर बात करें, तो आपको लगता है कि आजकल के जो माता-पिता हैं, वो ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों पे?